Mmm, sebenarnya itu kombinasi ya, Kak, ya. Kalau misalnya membantu sih semuanya membantu. Dalam artian aku belajar juga dari, eee, otodidak gitu ya dari YouTube juga dari aplikasi juga mungkin di situ ada Duolingo ya, Duolingo. Tapi itu tidak jadi acuan sih, Kak. Jadi, Duolingo cuma buat, eee, exercise atau latihan sehari-hari aja sih, Kak, dan kalo untuk benar-benar belajar ya dari YouTube. Terus kemudian memang dari komunitas, karena di komunitas itu biasanya udah ada orang-orang yang memang sudah sudah mahir kan. Sudah mahir dan mereka tuh biasanya dengan ringan hati gitu ya. Eee, dengan sangat-sangat baik hati, dengan kerendahan hati itu mereka mau banget untuk membagikan materi me materi belajar yang mungkin mereka dulu dapatnya berbayar ataupun, eee, apa namanya, eee, maksudnya berbayar ini dulu, mungkin mereka ikut semacam kursus atau les ya, kan itu dapat materi gitu yang mere simpan atau bagikan kepada siapa pun dan itu dibagikan kepada kita anggota-anggota komunitas. Dan dan itu juga aku dapat informasi lebih banyak sih, Kak. Dan akhirnya, dengan kombinasi-kombinasi tadi menurut aku ya itu sangat membantu sih, Kak, untuk aku dapat memahami, eee, bahasa-bahasa yang ingin aku pelajari dengan lebih baik lagi, seperti itu, Kak.
Mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm. Betul betul. Mhm mhm. Heeh. Wah, keren, ya. He Mhm. Mmm, oke. Berarti komunitas itu juga, eee, seperti support system ya akhirnya ya. Karena saling mendukung, saling, eee, apa ya, memotivasi kalian untuk lebih belajar lebih giat lagi. Nah, aku pengen tahu nih, Kak, eee, karena kan kamu juga kerja ya dan kamu juga, eee, belajar. Pastinya ada targetlah di di pelajaran itu, di hal yang kamu sedang pelajari. Nah, apa sih tantangannya atau hambatannya mungkin ya, mungkin di saat kamu lagi sama-sama dihadapkan, eee, deng an hal yang mendesak di keduanya. Misalnya ada deadline kerja dan juga ada deadline da target dari kamu sendiri, "Oh minggu ini harus bisa nih, eee, berapa kosakata," gitu. Nah, biasanya kamu mengatur prioritasnya tuh gimana sih?
Betul betul banget, Kak. Bener. Mmm. Betul betul. Bener bener banget. Mmm. Iya. Betul. Hmm. Hmm. Iya. Oh. Mmm, heeh. Ah, iya. Kalau aku biasanya kalau misalnya harus seperti itu ya, itu aku akan akali dengan membagi waktunya. Dalam artian, eee, biasanya kan aku tadi cerita ya, Kak, bahwa aku akan belajar itu di malam hari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang benar-benar ada hal seperti itu aku biasanya nanti akan menambahkan waktunya sih, Kak, untuk yang untuk belajar bahasa tadi di pagi hari. Jadi masih misalnya udah udah bangun pagi nih, udah bangun pagi. Nah, itu aku bisa untuk belajar juga di pagi hari. Misalnya menghafal kosakata tertentu di pagi hari dan, eee, itu kan nanti jadi akan bertambah ya, Kak, kosakata yang kita ta tambah. Jadi jadi sehingga itu tidak meng tidak mengganggu sih, Kak, menurut aku tidak akan mengganggu. Kedua, eee eee, deadline atau target yang sudah ditentukan atau yang memang ada dari dari perusahaan seperti itu sih, Kak.
Mmm. Mhm. Betul. Deadline, ya. Mhm. Keren sih kamu sudah bisa membagi keduanya. Jadi keduanya tuh berjalan karena, eee, menurut kamu ya sama-sama penting ya. Artinya, keduanya itu saling, eee, mendukung satu sama lainlah gitu. Terus, kamu pernah nggak sih, eee, ngerasain burnout ya atau capek mungkin atau mungkin malah merasa bersalah karena, misalnya kamu minggu ini nggak belajar sama sekali gitu. Nah, kalau iya, gimana sih caranya kamu membangun, eee, semangat lagi?
Betul- betul banget. Mmm. Benar. Mhm. <chuckles> Iya.